Heu, moi, je sais que, heu, depuis, 1 an et 1/2 maintenant, heu, enfin, je me suis équipé d'un matériel de cuisine, un robot, heu, un Thermomix.
C'est-à-dire? Ah oui. Ça t'aide beaucoup ça, le robot?
Ouais, sur les quantités, en fait.
OK. Et comment ça se comment il gère ça, le robot?
Heu, ça m'aide sur les quantités parce que s parce que souvent il y a une, heu, il y a des recettes pré-enregistrées et en fait, tout est proportionné par rapport à 1-2 personnes ou 4 personnes et donc, heu, c'est assez facile, en fait, d'adapter les ingrédients, heu, et de de trouver, en fait, le bon dosage par rapport à notre besoin
OK. D'accord. OK, donc intéressant.
et avec, heu, avec cet outil-là, en fait, j'ai beaucoup moins de restes.
Mais, tu as vu quand même une sacrée, heu, à un sacré changement dans la les quantités qui te restaient, quoi?
Ouais, ouais, ouais. Bah, avant, en fait, je cuisinais beaucoup à l'œil et tout, heu, bah j'aimais bien rajouter des ingrédients un peu partout, heu, faire de la cuisine un peu expérimentale aussi, heu. Bah, des fois, c'était marqué, heu, enfin, je sais pas, par exemple, hem, faire une bolognaise, bah, heu, je mettais b heu, un peu plus de sauce tomate ou un peu plus de carottes ou un peu plus de un peu plus de, hem voilà, d'ingrédients. Et heu, bah en f au final, heu, je me retrouvais, j'étais complètement disproportionné, donc, heu, soit j'en mangeais toute la semaine et du coup, heu, bah ça ça commençait à être un peu fade ou f ou alors, heu, bah, ça finissait à la poubelle et là, c'est malheureux, quoi.
Ouais. Oui, bien sûr, ouais. C'est assez compliqué à gérer.